Sì deve beh è è lì, è proprio
Ehm, nonostante nonostante poi la chiarezza ci vuole, perché poi se ci pensi caspita, io mi fiderei molto di più di un politico che mi prende e mi dice: "Senti le cose s stanno co stanno così, ehm, qua siamo in deficit to totale." Eh ehm, <chuckles> Però, ecco, mhmm, boh. Non
Mh. Ma ma perché tu sei una persona che, insomma, accetta e prendere le proprie responsabilità, di assumersi le proprie responsabilità e quindi questo tipo di messaggio, ehm, lo comprendi, hai gli strumenti per comprenderlo. Molte persone però sono o egoiste o semplicemente non hanno questi strumenti di auto di analisi, quindi, ehm, questo cioè voterebbero anche un criminale pur di non pagare quell'euro in l'euro in più di tasse, quindi è un problema di educazione civica alla fine.
Si. Cer Sì. Si, sì, sì sì sì, poi alla fine, ehm, nel mio paese ecco, mhmm, ci son ci sono state ecco c'è ora questa attuale amministrazione, mhmm, la la precedente amministrazione insomma è stata odiata profondamente ecco dai cittadini, perché semplicemente il sindaco è stato un revisore, mhmm, cioè nel senso, dei conti, sì. Sostanzialmente ecco c'era un un bilancio in rossissimo, lui, ehm, in qualche modo ecco, ha sanato la situazione e chiaramente non organizzando feste, non non non riparan cioè non non facendo piazze, sai. Profilo bassissimo, però ha ha risanato il bilancio. Chiaramente non è s non si è neanche rie ehm, non ha neanche comunque provato a ricandidarsi perché è stato detto che nessuno l'avrebbe votato. È salito, ehm, questo nuovo sindaco da 2, 3 anni che sta sperperando una quantità di denaro incredibile. E, ehm, ehm, chiaramente anche con tutto il discorso del PNRR e tutto quanto, quindi si è trovato tipo al momento giusto, nel posto giusto. E chiaramente lui verrà rieletto perché chiaramente la gente è felicissima ecco di queste grandi opere, di quest però ecco, mhmm, effettivamente ecco la gente
Mh. Okay. Dei conti. <chuckles> Sì, sì. Un buco. <chuckles> <chuckles> Profilo basso insomma e e è bassi <chuckles> Provato. <chuckles> Sarebbe stato spe <chuckles> E certo, perché ora i conti erano in ordine, quindi si poteva permettere che <chuckles> Cert <chuckles> Ehm

Sì, diciamo che forse l'ideale sarebbe, mhmm, avere delle il ritorno delle ideologie, nei nei partiti, perché, ehm, se c'è un'ideologia alle spalle del partito, magari al presidente, ehm, il prossimo presidente, sa che comunque più o meno avrà quella linea, e quindi può fare una continuità di programma, che adesso senza un'ideologia alle b spalle non può esistere, perché ognuno porta delle sue idee idee individuali. Ehm, se ci fosse un'ideologia, non per forza estreme come quelle di inizio '900, naturalmente
Sì. Cer Cer no, no, no, certo, certo, uhm, no, un qualcosa di chiaramente di diverso, è vero.
Ehm Sì, ehm, <smacks lips> perché adesso, alla fine se ci pensi tutti, i partiti sono partiti di qualcu c'è un capo, ehm, che non fa rimento non fa riferimento a nessuna ideologia, che porti delle idee; e quindi una volta che questo capo se ne va o muore, poi si ricomincia, <chuckles> non c'è un u un un delle fondamenta su cui poggiare il partito.
Sì. No. Sì. No, no, no, no, ehm, eh sì, eh, eh, in qualche modo si ritorna un po' ai principi del '900 se ci pensi, no, ehm, il leader carismatico, che ad un certo punto non viene sostituito adeguatamente, di dico di questo si tratta. Un po' quello che è successo con Forza Italia, cioè, che alla fine era un partito personale. <chuckles> È d è ini è iniziato così, ed è finita così.
Esatto, mh. Personale sì, ma, ehm <chuckles> Adesso non si capisce bene cosa rappresenta, per perché lo dovrei votare cioè d non è chiaro, non è che hanno un pensiero chiaro su su un qualcosa, quindi insomma un po' ambiguo tutto. Forse forse ecco, l'ambiguità, ehm, è anche la loro forza, perché così sono non sono vincolati da un pensiero, e possono saltare da in maniera opportunistica da <chuckles>
Sì. Ma no, ehm, ci provano, ci provano in qualche modo, però. Sì. È vero. Di frasca in frasca. Sì, sì, no, no, ed ef effettivamente, ecco, l'ambiguità e ritorniamo al punto di prima, al punto iniziale. Cioè ambiguità versus trasparenza, cioè chiaramente la trasparenza, è un qualcosa che ti porta a non essere votato, perché la verità, insomma, ehm, può essere, ehm, insomma dura da digerire. L'ambiguità invece, insomma, è un qualcosa che riesce a farti sguazzare, no, <chuckles> in politica, nei salotti politici, perché, ehm
Sì. Sì. Sì, ti puoi ri riciclare come si dice? Cioè, sì, esa sì.
Esa sì, sì, sì, riciclare, ti puoi trasformare, ti puoi quindi ecco, mhmm, poi fondamentalmente è questo, cioè, ehm, difatti i grandissimi partiti poi sono questo, cioè non sono schierati apertamente, ecco, sono uhm, sono possibilisti ecco, ehm, e di conseguenza tr trasformisti ecco, sempre e comun
<chuckles> È impossibilissimo è bellissimo comunque.
Ehm, ma purtroppo ehm, purtroppo è questo. Va bene.
<chuckles> Comunque, ti ringrazio per questa chiacchierata. Ciao.
Ciao, ciao, grazie a te.